<laughs> Ça fait pas peur, hein. Ça fait pas flipper! <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Après, t'inquiète, hein, moi, je l'ai bien é <chuckles> je l'ai bien éduqué, heu
Ah je te crois, hein. Entre Momo la chaussette et heu <chuckles> et et toi la le 6e sens.
<laughs> <chuckles> Eh, 6e sens, heu, bien affûté. Heu, mais je me dis que
Ah ouais j'imagine.
si j'ai pu dégoter un un gars comme Momo <laughs>
<chuckles>
c'est que, ouais, j'ai une bonne intuition. Tu vois?
Franchement, que t'as pu te dégoter un mec comme lui, et moi, un mec comme Mamadou, toi et moi on est vraiment des génies incomprises, hein.
<laughs> Ah mais clairement, clairement. Je pense qu'on a beaucoup de chance, hein.
Ouais. Et toutes ces femmes franchement qui ouais! Et toutes qui sont célibataires là, elles comprennent pas. Elles ont rien compris, hein. Et nous, on est là, on est heureuses. Moi, Ma Mamadou et sa cousine et s et et sa nièce.
Mais toi, ça te dérange pas quand même, heu de vivre avec tout le monde, là? De vivre avec cette?
Non. Par contre, il m'a dit que ça dérangeait un peu que, comme on n'est pas encore mariés, qu'on soit dans le même lit, donc il dort encore avec elle, là.

C'est cool quand il rentre du boulot, hop, chaussettes, heu, tranquille, quoi.
<laughs> Chaussettes, heu, il compte des fois les billets. <chuckles> Les <laughs> il compte, heu, ouais, hem <chuckles>
C'est ça. <laughs> <chuckles> Chaussettes, hop, les billets, je compte. <laughs>
<laughs> <chuckles> Ouais ouais, je l je lui ai conseillé d'acheter, heu, une machine qui compte les billets, parce que j'avoue, ça commence à faire beaucoup, heu
Mmh. Mmh.
je me dis, heu, ça peut être pratique, tu vois? C'est un bon investissement.
Ouais, c'est pas mal, mais il aime pas les comptes bancaires? C'est pour c'est je comprends pas.
Bah, heu, ouais, heu, il me dit que des fois, du s c'est c'est t c'est trop, heu, c'est trop de tracas.